Merak ediyorum, sahip olduğun kıyafetlerin, ruh hâlini nasıl etkiliyor?
Imm, aslında şöyle; daha geçenlerde bunu, eee, fark ettim, yani, eee, bir yere giderken. Eee, bir şeylere böyle güzel giyinmek aslında insanı, ı güzel de hissettiriyor. Çünkü geçenlerde işte bir yemeğe gideceğiz, mesela. Eee, hani, giyindim. Eee, fakat şöyle bir şey oldu. Dışarı çıktığımda fark ettim ki, aslında ya, böyle çok da rahat hissetmiyorum, <chuckles> giydiğimden.
Hımm. Hı hı. Evet. Eee, rahat hissetmeme sebebin neydi?
Biraz dardı giydiğim. Eee yani çok böyle
Ha, neydi giydiğin şey?
Kot pantolon yok, bir kot pantolon giymiştim. Hani, çok böyle lüks bir yer olmadığı için, çok da hani, özenerek giyinmedim açıkçası. Eee, ama böyle kot pantolona girdiğimde gerçekten, hani, oturup kalkarken kendimi böyle çok rahat hissedemedim. İşte biraz hani çekindim de hani ne yapsam, nasıl kendimi rahat hissedebilirim? Hani, böyle bir insan şey yapar ya, ya, düğme mi açsam? E, tabii. <chuckles>
Elbise miydi? Hımm, tamam. Hı hı. Tamam. Hımm. Ama artık çıkmış oldun evden, değil mi? Yani, gideceğiniz yere gitmiş, oldunuz. Peki, rahatsızlığı o gittikten sonra mı hissettin? Evden çıktığın anda mı hissettin?
E, tabii.